はい。秘書っていうのは電話でもあの、え、実際対面でも初めての人に会う確率がとても高い
はい。 はい。 そうですよね。
そうなんですね。
それであの立場もご自身よりも、ま、上の方だったり、とても大切な方だったりとお会いしますもんね。
そうですね。 はい。私が上の方はまあ、かえってあの、やりやう、やりようはいっぱいあるので楽なんですが、あの、新入社員とか入ってきた時にどう話しかければいいのかって悩んでる秘書の友達も割といたのではい。ん。
はあ。 はい、はい。 へえ。 ああ。そちらなんですね、悩むのは。
そうそう、そうなんです。あの、たじ、確かに年下で新入入ってきたばかりだから、あの社歴も全然違うんですけども、彼らはいずれ私たちの上に立つ人たちなので。<laughs>
ええええ。 はい。 あ、そういうそういうことなんですね。
そう、いずれ私たちのボスになる人たちなので。<laughs>
えんえん、うんうんうんうんうん。あ、凄い、そんな関係そうですよね。そう
ね。だから初対面でしくじるとえらいことになるんですね。<chuckles>
うん、うん、確かに「初対面のあの時の印象、あなた悪かったですよね」ってことになりかねないですもんね。
そうなんですね。
うわ、それは大変ですね。と へえ。
だからそういう時には、そうですね、こうちょっと役に立つチップスをあげる、え、例えばあの、「ここの非常食は割と美味しいんだよ。なぜならあの <chuckles> メーカー直輸入で入っているから」みたいな。<laughs> ん、たい避難訓練は絶対かうあの、はえ参加した方がいいからね、みたいな。
ええ。 <laughs> え。 うーん、うんうん、そういうちょっとしたあの、ま、や役にも立つし、でも重くない情報を少しずつ与えるって感じなんですね。
そうなんです。はい。社内の人なら知ってるけれども、まあ、 社員は知らないだろうなという、ちょっとお役立ち情報を開示して、「あ、こいつは別に無害だわ」っていう <laughs> 印象を持たればはい。
えええ。 そうですよね、うん。 <laughs> いいですね、無害っていう。<chuckles> うん、なんかその無害っていうのがいいですね。分かります。なんとなくあの会社で無害っていう感じ、大切ですよね。
ええ、というか、初対面の時に大切なのそれじゃないかなと思うんですよね。みんなやっぱりこう初めての場所で初めての人に会う時っていうのは警戒が先に立つと思うんですね。全員がこうアメリカ人みたいにこうフレンドリーに <chuckles> 会えるわけじゃないので。
うん。 うんうんうん。 うんうん、うん。そうですね。確かに日本はどちらかっていうともう初対面、畏まっちゃう方が本当に多いし、ね、けっうん。うん、そうですよね。そこからもう距離が縮まらない方っていうのはなかなか縮まらないので、最初の掴みですよね。
そうですね。またいち出してみたいなね。 はい。